โอ๊ย ตอนนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะมาก ๆ เลยครับ
อืม ผม จำได้เลย อากาศดีมากจริง อากาศ เย็น ๆ เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะ เมื่อก่อนนี้ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวอะครับ เพราะว่ามัน หนาวมาก อืม
ใช่ครับ เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ อุ๊ย ตอนนี้ อืม ตอนนี้อากาศ ถามว่าเย็นไหม? ก็เย็นนะครับ แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นนิดหน่อยครับ
แบบ อ๋อ ฝุ่น PM2.5 ใช่ไหมครับ? อืม
แต่ช่วงนี้หน้าฝนไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับ ใช่ครับ แต่ว่าช่วงนี้พอดีเป็นหน้าฝน ไม่ค่อยมีฝุ่น
อะฮะ อืม
ใช่ แต่ว่าหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่คือ โอ้โฮ สนุกสุดยอดเลยครับ
อ๋อ เพราะอะไรครับ พ อ่า พออธิบายได้ไหม?
อ๋อ จริง ๆ แล้วมัน เหตุเกิดจากการที่เพื่อนบ้านเรา แล้วก็ทั้งบ้านเราเองเนี่ยครับ เขาเผาไร่ เผาหน้าดินเพื่อทำ น เพื่อ เพื่อรอ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรครับ
อืม โอ้โฮ คือลำบากเราเลย อืม
แล้วบวกกับที่จัง อ่า ใช่ครับ บ้านเราก็ ท บ้านเราก็เองเหมือนกันครับ คือบวกกับที่เชียงใหม่เนี่ย เขาเป็นพื้นที่ภูมิประเทศเป็นแอ่งครับ แล้วพวกก๊าซพวกเนี้ยมันจะลอยต่ำครับคุณ แรก ๆ เนี่ยมันจะลอยสูงก่อน เพราะความกดอากาศมัน อันนี้ไม่ได้ แล้วพอมันมาถึงตรงเชียงใหม่เนี่ยครับ มันก็จะลอยต่ำลงครับ ทำให้แอ่งนี้ครับเก็บควันไว้เต็ม ๆ เลยครับ
โอ้โฮ ใน ครับ อืม ครับ อะฮะ ครับ โอ๊ย
อือฮึ
อา รัฐบาลควรต้องรีบจัดการโดยด่วนเลยครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ตอนนี้ มันจะส่งผลกระทบต่อภายภาคหน้าด้วยเนาะ อากาศเงี้ย เนาะ อืม สำหรับผมเนี่ยนะ ถ้าไป ถ้า คือความทรงจำในการเที่ยวทะเลกระบี่เนี่ย โอ้โฮ ประทับใจมาก คืออยากจะไปอีกครั้งเลยครับผม คือทุกอย่างมันดูเรียบง่ายนะ รูป เรียบง่าย เต็มไปด้วยความสุขอะครับผม ตื่นเช้าขึ้นมาก็ โอ้โฮ เห็นทะเลที่สวยงาม บรรยากาศคือ มีเรือ มีรือ คือเขาเรียกเรืออะไรอะ เรือประมงเหรอครับ? ที่มี ใบพัด ลมเย็น ๆ เสียงคลื่นกระทบเรือเบา ๆ ทำให้ใจสงบอย่างบอกไม่ถูกเลย คือทิ้งความวุ่นวายในเมืองหลวงอะครับผม โอ๊ย มี มี ความรู้สึกว่า โอ๊ย ฉันไม่อยากกลับเลย ไปเลย เมืองหลวงเนี่ย อยากอยู่ที่นี่นาน ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม
ใช่ครับผม แต่นักท่องเที่ยว อืม อืม อืม อืม เออ ครับผม อืม อ๋อ อืม โอ้โฮ งั้นก็แสดงว่า ค ด้วยความที่ โอ้โฮ แสดงว่าคุณนี่เป็นคนชอบทะเลแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมครับ?
ใช่ ครับ ใช่ ๆ ชอบทะเลแบบเป็นพิเศษเลยครับผม ชอบทะเลมากครับ อืม
อืม อา อย่างของผมนี่ ผมยังตอบตัวเองไม่ได้ครับว่าชอบทะเลหรือภูเขามากกว่ากัน แต่ว่าตอนนี้นี่ผมมีโอกาสได้เที่ยวภูเขาเยอะกว่า แล้วก็จริง ๆ ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไป Work and Travel ที่อเมริกาครับ แล้วที่ผมไปนี่ผมก็ อะไรนะครับ?
ครับ <laughs> อะฮะ อ๋อ อืม โอ้โฮ ย เยี่ยมเลยครับ เยี่ยมเลยครับผม ได้เปิดประสบการณ์ โอ้โฮ ต่างแดน ผมว่า โอ้โฮ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะ คุ้มเลยครับ เนาะ
อืม อ้อ ใช่ครับ แล้วตอนนั้นผมไปนี่ก็ไปเจอภูเขานี่ครับ แบบว่าไปเจอท้องฟ้าโล่ง ๆ จริง ๆ มันก็ มันก็สบายใจ ไปอีกแบบนะครับผมว่า
อือฮึ อะฮะ ครับ

<laughs> ครับ ถ้า ถ้า ถ้าอย่างงั้นน่ะต้อง แอดเวนเชอร์ จริง ๆ คือ Backpacker จริง ๆ ครับ ผม นะ แต่บ แต่เราไม่ไหวอะครับ ผม เอา เอาเน้นปลอดภัยดีกว่า <chuckles>
โอ้โฮ อือฮึ จริงครับ ก็เป็นไร มามันไม่คุ้มครับ อย่างเช่น ผมเห็นหลายคนแล้วนะ Vlogger ที่ไปเที่ยวเนี่ย พาสปอร์ตหายกันฉ่ำเลยครับ
ใช่ ครับ <chuckles> นะ แต่ แต่ดีนะครับ ผม สมัยนี้มันไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเนี่ยครับผม นะ ถ้าสมัยก่อนเนี่ย โอ้โฮ ถ้าหายทีนี่ต้อง อื้อฮือ เดิน เรื่อง ใช่ ใช่เลยครับ สมัย นี้ก็ไม่ค่อยจะลำบากสักเท่าไรแล้วนะ มีอาการ ระบบออนลงออนไลน์เข้ามาช่วย ทำให้ง่ายเนี่ย อืม ครับ
อืม ลำบากลำบนกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ อา จริงครับ แต่มัน ก็ จริง ๆ ก็ดีขึ้นเยอะครับ เฮ้ย ตอนนั้นไปอินโดนี่ ฟรีวีซาไหมครับ?
ครับ อา คือ ASEAN น่าจะฟรีวีซานะครับผม อือ
อืม ที่คุณ ที่คุณไป นานแล้วหรือยังครับผม?